वैसे तो आजकल का जो दौर है वो है ना एक तरीके से आधुनिक दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में बहुत बार देखा गया है कि है ना कह लीजिए कि जो लोग हैं अ, सोशल मीडिया पर कोई ना कोई जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं और वो वीडियो कई बार ऐसा होता है बहुत ही ज़ल्दी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा लेती है। और ना अ, जो है लोग देखिए उस वीडियो की नकल करने लगते हैं। तो और वो कह लीजिए जल्दी ही जो है वो चीज़ ट्रेंड बन जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा किया आपने जो है किसी ट्रेंड को जो है मतलब नकल करी हो दूसरे की देखा-देखी और उसका क्या परिणाम रहा?
बिल्कुल। मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे मतलब अ, जैसे जो चीज़ ट्रेंड में एक बार आ जाती है ना लोग अक्सर उसको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो अ, आपने देखा होगा जैसे सोशल मीडिया पे कोई वीडियो है, अगर वो वीडियो बहुत ज़्यादा चल रही है ना तो अक्सर लोग उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई गाने की वीडियो है, कोई नया गाना आया है वो गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला गया तो लोग उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लोग कोई कोई उसको गा गाते हुए वीडियो बना रहा है। कोई उस गाने को मतलब कहते हैं ना डाँस करते हुए वीडियो बना रहा है उसके ऊपर। तो अ, ऐसे अलग-अलग तरीके हैं लोग काफ़ी तरीके फॉलो करते हैं जो के हाँ बहुत सारे तरीके हैं।
हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने वैसे बहुत सही बात बताई और अ, वैसे क्या आपने कभी कोई ऐसे ही ट्रेंड को देखा हो है ना और जिसको देख कर के वो बिल्कुल आपके अ, दिल में समा सा गया हो, छा गया हो और ना आपके मन में एक बार कोई बात ज़रूर आई हो कि चलो है ना, एक बार चलो इसको अपना कर के देखा जाए, तो उसका क्या कह लीजिए परिणाम रहा?
मेरे को ऐसा लगता है कि परिणाम तो देखिए ऐसा होता है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई ट्रेंड में है और आपने शायद देखा होगा कोई नई मूवी भी आती है ना अगर। तो उस नई मूवी की अगर हमें शॉर्ट क्लिप कोई दिख जाती है इंस्टाग्राम पे या रील्स में। तो कई बार ना लोग उसकी उस शॉर्ट क्लिप को देखकर ही उस पूरी मूवी को देखने चले जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आजकल अगर ऐड्वर्टाइज़िंग से मूवी नहीं चलती, अगर ऐड्वर्टाइज़िंग से हमें ऐसा लगता है नहीं चल पा रही है, लोग नहीं देख रहे हैं जाके, बोरिंग लग रही है उनको। तो लोग अगर रील्स में उस मूवी की कोई जैसे छोटी सी कोई लाइन देख ली लोगों ने किसी ने या कोई रील की जैसे छोटी-छोटी क्लिप्स बना देते हैं, मूवी की। उसको देख कर भी लोग चले जाते हैं, मैं स मुझे ऐसा लगता है शायद अक्सर आप भी ऐसा कभी आपने किया होगा कि आपने कोई शॉर्ट रील देखी और आपको वो ल अ, लगा कि हाँ मूवी देखनी चाहिए और आपने देख ली जाके।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ह हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अरे! हुँ, अच्छा हाँ, हाँ ये तो अ, वैसे आपने बड़ी सही बात कही और हाँ देखिए एक बार मेरे साथ हुआ तो था ऐसा पर मैंने वो फ़िल्म जो है वो थिएटर में तो नहीं हाँ, पर घर पे ज़रूर देखी थी और वो फ़िल्म थी वैसे ओम शांति ओम और है ना मतलब उसका एक संगीत है, दास्ता ए इश्क़, मतलब उस संगीत को देखने के बाद ही जो है मतलब मैंने वो फ़िल्म देखी थी और वैसे जैसे आप मैंने तो आपको बताया। तो क्या आपने भी कभी ऐसा करा हो कि है ना आपने चलिए कोई ऐसे ही है ना कोई छोटा-सा गाना सुना हो या कोई ऐसी आपने भी रील देखी हो, जिसके बाद जो है आप खुद को रोक ना पाए हो है ना और आपने कहा हो कि भई एक बार तो ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। तो आपने ऐसे ही मतलब कभी किसी फ़िल्म को घर पर देखा हो या है ना सिनेमा में जाकर देखा हो?
अच्छा। अरे वाह! हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मैंने कोई मूवी देखी या कोई मैंने ऐसी शॉर्ट कोई वीडियो देखी, किसी मूवी की, जो मुझे अच्छी लगी तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ ये देखनी चाहिए, ये देखना चाहिए और वो मूवी ना मतलब ऐसा कई बार ऐसी भी आती है, कोई ऐसी पुरानी मूवीज़ की भी शॉर्ट फिल्म्स आ जाती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं और हमारा मन करता है कि हम उसको ढूँढें कि ये मूवी कहाँ पे है इस टाइम कौन से ऐप पे मिलेगी ये और हम कमेंट सेक्शन में चेक करते हैं, कमेंट्स में लोगों ने लिख रखा हो कि कहाँ पे है, मूवी का नाम क्या है? तो ये सब चीज़ें करके मतलब हमारा ऐसा होता है, हम कई बार और कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड को फॉलो करने की जगह, सिर्फ एक ही अपनी लाइन में ही चलते हैं कि उनको कोई इतना हाँ, उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनको अपना जीवन बस ये है कि हाँ उनको जिस चीज़ से उनको कम्फर्टेबल लगता है, वो वही चीज़ करते हैं।
म अच्छा, अच्छा। म हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। वो अच्छा, अच्छा। अ, अच्छा, अच्छा, वाह, वाह ये तो वैसे बहुत सही कहा आपने। तो वैसे आपको क्या लगता है कि जो है ट्रेंड फॉलो करने की कोई चीज़ है या नहीं है? क्योंकि अ, है ना ऐसा आपने भी सुना होगा कहते हैं कि अगर ट्रेंड को हद से ज़्यादा ही लोग अगर एक बार को फॉलो करने लग जाएँ, तो वो एक बार को गल घटिया ज़्यादा लगने लगता है। तो इस मामले में आपके क्या विचार हैं?
बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी ट्रेंड को बहुत ओवर फ़ॉलो कर लेते हैं ना, तो वो घटिया लगने लगता है कई बार। और इसी वज़ह से ऐसा होता है अगर देखिए अगर कोई ट्रेंड पूरे 1 साल तक चल रहा है ना तो वो बोरिंग लगने लगेगा। वो इतना साधारण हो जाएगा वो इतना साधारण हो जाएगा कि लोगों को वो एकदम साधारण नॉर्मल लगने लगेगा कि नहीं यार छोड़ो अब तो, ये तो इतना पुराना ट्रेंड हो गया। इसलिए आपने एक चीज़ देखी होगी 1 साल में कम से कम पता नहीं मुझे लगता है 10-12 ट्रेंड तो बदल जाते होंगे। साल की शुरुआत में जो ट्रेंड है साल के आखिर में कोई अलग ही ट्रेंड चल रहा होगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। ये तो हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही और अ अ, वैसे इसी में कभी आपके स आपने कभी ऐसा करा है कि आपने ना कोई अ, मतलब सोशल मीडिया पे कोई ऐसी रील देखी हो कि उसमें कोई ट्रेंड दिखाया गया हो। और जो है आपके मन में ये जो है उत्सुकता आई हो कि ना अ, चलो भाई इस ट्रेंड को जो है एक बार को अपनाया जाए। तो आपने उस ट्रेंड को अपनाया हो पर आपके परिवार में जो है, उन सदस्यों को या तो बहुत अच्छा लगा हो या है ना बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो अ, क्या प्रतिक्रिया रही एक बार साझा करेंगे?
मेरे को ऐसा लगता है कि अ, मतलब अगर जैसे कोई ऐसा ट्रेंड है जो मेरे को अच्छा सही लगा हो थोड़ा-सा पर किसी और को अच्छा ना लगा हो क्योंकि देखिए ये निर्भर करता है कि उ उस इंसान की मतलब उस इंसान को किस तरीके की चीज़ें देखना पसंद है। क्योंकि अगर मेरे को कुछ नहीं पसंद और वो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो किसी तीसरे इंसान को भी अच्छा लगे?
हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही।
और ये देखिए निर्भर ही करता है इस चीज़ पे कि अगर सामने वाले इंसान को कोई चीज़ अच्छी लग रही है और आपको वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो हो सकता है आपकी सोच उस चीज़ में थोड़ी-सी अलग हो।
भ हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल।
जी, और मेरे को ऐसा लगता है देखिए अ, चीज़ें और जो ट्रेंड होता है ना, ये ट्रेंड समय के साथ बिल्कुल बदलता है। और सिर्फ़ रि वीडियोज़ का ही नहीं, कपड़ों का भी ट्रेंड समय के साथ बहुत बदलता है। और सिर्फ़ कपड़ों का ही नहीं हम लोगों के जैसे बातचीत करने का, लोग किस तरीके से लोगों की सोच में बदलाव आ रहे हैं, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। और लोग किस तरीके का जैसे मार्केट में हम जाते हैं आप देखते हैं मार्केट में
ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे! हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हाँ जी। हाँ जी।
अलग-अलग तरीके के कपड़े लगे होते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि वो कपड़े अगर आप अगले साल जाएँगे और आप उसके अगले साल जाएँगे आपको हर बार अलग दिखेंगे।
हुँ, बिल्कुल सही। ये तो आपने बहुत बोला जाए आपने बहुत गौर से इस चीज़ को है ना, ऑब्ज़र्व किया है जो कि अ, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एक बार ये दर्शाता है आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसकी बहुत सराहना करनी चाहिए, अति उत्तम। तो वैसे आपको क्या लगता है कि जैसे अगर कोई ट्रेंड चल रहा हो, है ना। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जैसे आपने मतलब शुरुआत में बताया कि कुछ लोग होते है वो बिल्कुल अपनी सीध में रहते हैं कि नहीं हमें तो इसको नहीं अपनाना, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो आपको लगता है कि जो ऐसे लोग है उनके ऊपर कोई ना कोई दबाव पड़ जाता है या है ना, जैसे कई बार लोग ही कह देते हैं कि क्या यार तुम इतने जो है बोरिंग बन कर के रह रहे हो, तुम्हें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। आपको लगता है कि एक तरीके से जो है वो मतलब पिस से जाते हैं?
हाँ जी। हाँ, देखिए ऐसा होता है देखिए मतलब अगर कोई इंसान है और कभी अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको कोई ऐसे बोल रहा है तो फिर मुझे लगता है कि उसको कहीं न कहीं इस चीज़ का बुरा लगता ही लगता है। और कहीं न कहीं उसको इस चीज़ का बुरा इस चीज़ में भी लगता है कि हाँ, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं और उसको इस चीज़ का भी बुरा लगता है कि नहीं मतलब मेरे को अगर ऐसा बोल रहे हैं तो शायद मुझे अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। पर वो जो बदलाव वो अपने अंदर लेकर आता है ना, वो बदलाव एक तरीके से उसको कई बार अंदर से बुरा भी फ़ील करवाता है और कई बार उसका व्यवहार भी इस चीज़ से बदल सकता है।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल सही। हुँ, बिल्कुल सही। हुँ, बिल्कुल सच। हुँ। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा अरे! ये तो आपने एक बार को जो है एक चिंतित कर देने वाले विषय पर जो आपने प्रकाश डाल दिया, तो आप अगर कोई उदाहरण दे पाएँ, इसको स्पष्ट कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार बता दीजिए?
मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए अगर मतलब ऐसा होता है। जैसे आप हो या आपके या कोई दोस्त है। अब आपका आपके दोस्त को या आपको किसी ने ये बोल दिया कि आप लोगों को अपना थोड़ा-सा ड्रेसिंग सेन्स चैंज करना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा-सा आप आप बात करने का तरीका आपको बदलना चाहिए। तो आपको अगर उसकी बात बुरी लग गई, तो हो सकता है आप उसको कुछ बोल दो कि मतलब आप कौन हो मेरे को ऐसा बोलने वाले? या फिर आप उसको या फिर ये हो सकता है कि आप उसको मतलब उसकी बात सुन के आपको इतना बुरा लग जाए कि आप सोचने लग जाओ कि अ, जैसे कहते हैं ना आपको इनसिक्योरिटी हो जाए कि यार पता नहीं इसने मुझे ऐसा बोला, पता नहीं मतलब मैं सच में ऐसा इंसान हूँ क्या? तो ये जो होता है ना ये उम, होता है हर इंसान की सोच अलग होती है, हो सकता है आपको ना भी हो अगर आपको फ़र्क ना पड़ता हो, पर जो ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा हो जाता है।
हाँ, हाँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अ, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही। अ, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओ, अच्छा जी, ये तो आपने वैसे बिल्कुल सही बात कही और वैसे आपको ऐसा क्या लगता है कि जो है वह जैसे ट्रेंड के ऊपर जो है, आजकल के जो लोग है मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे बिल्कुल एक ही सीध में चले जाते हैं, कि कहते हैं कि जो चीज़ बाकी लोग कर रहे हो ना वो हम ही हम भी कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। हम ऐसा ना हो हम अलग ही चमके, है ना? मतलब बहुत से लोग की ये प्रतिक्रिया रहती है, तो आपको क्या लगता है कि जो है लोगों मतलब जो है ना मतलब सामाजिक अ, कहते हैं ना, की पीयर प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में। तो आपको लगता है कि ये जो लोग है उनको इस दबाव में आकर के जो है अपने साथ कह लीजिए कुछ हद तक खिलवाड़ कर लेना चाहिए? या जैसे वो उनको स्वाभाविक रहना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन-सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है?
हाँ जी। हाँ जी। मेरे को मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई इंसान है उसको, अगर वो स्वाभाविक है, तो हो सकता है कि एक समय के बाद उसे को लोग बोलना ही बंद कर दें क्योंकि जब वो किसी के बात का कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो फिर वो क्या ही कोई उसको कुछ बोलेगा? और अगर उसको हर बात का बुरा लग रहा है तो मुझे लगता है फिर वो अपने आप में बदलाव लाते-लाते ही, मतलब <chuckles> खुद ही बदल जाएगा और इतना बदल जाएगा कि, वो उसको मतलब तनाव हो सकता है डिप्रेशन आ सकता है उसको। या उसको कुछ भी मतलब ऐसा लग सकता है वो सोच सकता है कुछ भी, कुछ भी गलत कर सकता है वो अपने साथ। तो मुझे लगता है ऐसे इंसान को अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप से बात अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि मतलब अ, अपने खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और दूसरा, अगर उसको लगता है कि उसको किसी बात का बुरा लग रहा है और उसको किसी को अपनी बात बतानी है और उसके पास कोई आस-पास है जो जिसको वो बता सके तो उसको ज़रूर बतानी चाहिए। मतलब आप खुद ही बताइए अगर आपके पास आपका कोई दोस्त है, जो आपको आप कुछ शेयर करना चाहता है, तो आप उसकी बात सुनेंगे ना?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, सही। अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ, अच्छा, अच्छा। हुँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा जी। हुँ, हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः सुनेंगे और आपने सही कही।
और अगर आपने और अगर आपने उसकी बात सुनी तो अगर आपसे वो सलाह माँगे या आपसे उसकी परेशानी का, आपके पास कोई समाधान है तो आप उसकी मदद भी करेंगे।
हाँ, पूर्णतः सच।
जी।
तो वैसे आपके ए मतलब एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे जो है आज के इस दौर में जो है कई बार लोगों के मन में एक शँका बहुत आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे? कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? कई बार ये भी कह देते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे? तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप क्या सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है? क्या उत्तर होगा?
हाँ जी। बिल्कुल आता है। सही बात है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब मुझे लगता है कि अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस चीज़ पे क्योंकि अगर हम इस नहीं, देखिए हाँ, ये सि सिचुएशन के ऊपर डिड डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ पे कितना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम उस चीज़ को ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे उस चीज़ में तो बाद में देखिए बदलाव हमारे ही जीवन में आएगा।
उम, अच्छा। ऐसा क्यों? हुँ। हाँ जी। ओह! उ, बिल्कुल, बिल्कुल।
क्योंकि हमारे फ़ेेसले से बदलाव तो हमारे ही जीवन में आएगा ना, और हमारे जो भी फ़ेेसले होंगे उनसे हमारे जीवन में जो बदलाव आएगा, हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हम जैसे अपने जीवन में एफ़र्ट्स लगाएँगे, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, उसको जीवन में आगे बढ़ बढ़ाने के लिए हम उसको सही-सही सलाह दे रहे हैं और अगर वो कोई परेशान है तो हम उसकी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, तो हमें अपनी बातें किसी को बतानी चाहिए। और बात रही अपने करियर में फ़ेेसले लेना या कोई भी फ़ेेसले लेना, ये हमें सोच समझ के लेने चाहिए क्योंकि बाद में जो बदलाव आता है ना, उससे उसका सामना हमें ही करना पड़ता है अकेले।
हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उम, बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। हाँ। बिल्कुल सच। हुँ। अति उत्तम। अरे वाह, वाह! बहुत सही बात कही आपने। बहुत जितनी प्रशंसा और सराहना की जाए उतनी थोड़ी होगी और कह लीजिए आपके साथ बात करके जो है मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपके अनुभव बहुत दिलचस्प और बेहतरीन थे। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात दुबारा ज़ल्द फिर होगी।
मेरे को भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं आशा करती हूँ हमारी फिर से बात होगी, किसी न किसी टॉपिक पे हम फिर से बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत शुभ हो। शुभ रात्रि।
धन्यवाद।